Ну да, э, ребёнок приходит в школу, и он начинает учиться взаимодействовать с большим количеством людей, в отличие от своей семьи, какая бы она Да, и 1, без мамы, папы, да, именно так, он именно сам выстраивает отношения. Или наоборот, у него может не получаться их выстраивать, потому что есть детки, которые, ну, вот про которых говорят, что вот они необщительные, угрюмые, там, вообще ни с кем не общаются. То есть и такое бывает. И тем не менее, конечно, 1 опыт закладывается вот с такого раннего возраста, и, конечно, вот все проходят через вот какую-то дружбу, да, дружат друг с другом, там, делятся своими детскими секретами, а потом бывает, там начинают дружить. Ну, ес вот девочки дружат, потом, м, другую подружку находят, с тобой меньше общаются, и либо иск открывают твои секреты. Ты узнаёшь об этом и, конечно, чувствуешь м-да, чувствуешь, нь те что те неприятно, боль, стыд, если там. Это был прям не хотела никому это рассказывать. А, какое-то предательство понимаешь, что вот вы были лучшими подружками, а теперь она вот с другой девочкой дружит и рассказала ей все секреты. Либо наоборот.
Мгм. Остаётся 1, так сказать, да, м? Мгм. Ну да. Мгм. Это точно. Ой! Д ой, какая неп неприятно. Мгм. Конечно. М-да, это ранит.
Мгм, у кого-то опыт, что, э, вот твоя подружка никогда и твои секреты не выдавала, да, и вот это всё формирует личность человека.
Мгм. Ну, ва ту
А вот. Соответственно мгм, тот, кто ошибся в дружбе, следующие отношения будут сложнее, то есть уже сложнее доверять другим.
Всё это начинается. Мгм.